Oo, kung pag kumbaga kumbaga parang alam mo 'yong may fulfillment 'pag mayro'n kang naa-achieve na katulad niyan sa paggigitara mo, 'di ba?
Mm, 'yan. Mismo. Mm, totoo 'yan talagang, ah, napakalaking fulfillment ang naidudulot sa 'tin. Pero ayun din isa din sa 'yon para makatulong 'yong hobby sa araw-araw na buhay natin 'no, para ma-relax tayo, 'no?
Oo.
Pero ano pa nga ba, papaano nakakatulong ang hobby mo, na 'yan sa araw-araw na buhay para ma-relax pa tayo?